確かにそうですね。やっぱり昔はあの雑誌とか買って、あのやっぱりファッション誌を買って研究してましたけど、もう今もやっぱり全然買わなくてよくって、はい、もうインスタとあと YouTube も結構見るんですけど、YouTube で、はい、あの着回しとかあの自分の好きなブランドとか見てですね、あのお店に買いに行くことがもう昔と比べたらやっぱり増えてて、うん。ファッション誌は、はい、買わなくなったなと思います。
うんうん。 うんうん。 はいはいはい、うん。 なるほど。 なるほど。いいですね。結構最近バズった、自分の中でこれバズったなみたいな、なんかコーディネートとかお洋服って、さっきおっしゃってた、GU 以外にも何かあるんですか？<chuckles>
うん。 <chuckles> ああ、そうですね。なんかあの最近あの SNS で見て可愛いと思って買って、なんかちょっといまいちだったなっていうのは、えっと、なんかカーディガンと、なんか首に長い紐みたいなのを巻くのが流行ってるんですよ、今、あの韓国風の、<chuckles> コーディネートで。はい。トップスにもうなんか紐紐を首に巻くのが流行っているんですよ、今。で
うん。 うん。 あ、そうなんですね。へえ。あ、はあはあはあ。 はいはいはい。 ええ。 普通に紐紐を巻くんですか？あ。
紐、なんかリボンみたいな紐で、結構だらんって
あ、はいはいはいはい。ふーん。
長くてネクタイぐらい長くて。
ええ。
はい。で、なんかそれが可愛いなと思って、なんか韓国のね、そのモデルさんいっぱい着てるので、買ってみようと思って1個買ったんですけど、なんかちょってみたらあんまり似合わないし、なんか首も苦しいし、<chuckles> 首輪みたいになって、なんか苦しいし、なんでこんなに似合わないかなって、ちょっと <chuckles> 思ったんですけど。はい、そういう感じでね。そうですね、なんかバズってるやつでもやっぱり、あの自分に似合うかどうかっていうのは別問題だから、うん、ちょっと考えて買わないとなって思いました。
はい。 うん。 はい。 <chuckles> <laughs> 逆にバズったって感じですね。<chuckles> うーん。 うんうん。 そうですね。いいですね、その首苦しいしっていう。
はい。よいしょ。くびうはい、くいこんな首苦しいのよく、ね、あのモデルさん達着てるなと思って。
そうですね。でも普段あの普通に歩いてても、ほんとにあのその通りに着てる子っているじゃないですか？うん、そういう、なんかそういうの見ると、今度あの人、首苦しいのかなってちょっと思っちゃいますよね。<laughs>
うん。 はいはいはい。 <chuckles> そうですね、やっぱり形が可愛くても、なんか着心地が悪いものとかあるのでうん。
うん。うんうん。そうですよね。確かにた
ええ、SNS ではやっぱり着心地まではわからないというかま、人のね、あの好みとかあの個人的な感想とかもあると思うんですけど、例えばかわいいカーディガン買ってこう素材が実はゴワゴワしてたとか、そういうこともやっぱりありましたし。
うん。 うんうん。はい。 ああ。 そうですよね。なんか着ててね、気持ちいい洋服じゃないとやっぱりこう、ね、ずっと着ようっていう風に気持ちにもならないし、着ててなんか楽しくないですよね。
うん。